Ừm, đồng ý, đồng ý. Cho nên là giữ sức khỏe mỗi ngày á, mình đừng nên nhìn vào cái bề nổi của nó, có nghĩa là mình tập để lấy, a, vẻ đẹp, hoặc là mình tập để cho mọi người xung quanh khen mình, để mình khoe mọi người thì chắc chắn sẽ không lâu bền. Đó, mình chỉ nghĩ về bản thân mình thôi, mình nghĩ về những người xung quanh mình, những cái giá trị mình mang lại đó. Đó, mình sẽ tập được lâu hơn. Ừm.
Dạ. Đúng vậy. Đúng, đúng, đúng. Đúng vậy. Ừm, tui đồng ý. Dạ. Dạ. Đúng, đúng, đúng vậy. Tại vì thiệt ra đó, mình tự làm gương cho mình, mình thấy người ta làm được thì mình phải quyết tâm mình làm được, chứ còn mình chỉ nói mà hổng làm đó thì không hổng đi đâu về đâu. Và câu chuyện sức khỏe là cái câu chuyện về lối sống nè, về những cái cái nhịp thở của mình hằng ngày và đó là cái sinh mạng của mình nữa. Nếu mình coi thường thì có ai giúp mình được, đúng hông anh? Thành ra tôi nghĩ rằng hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe của mình hàng ngày bằng cách ý thức, học hỏi, tìm hiểu và gương mẫu nữa để để cho con cái noi theo. Anh nghĩ sao? Ừm.
Ừm. Đồng ý. Ừm. Ừm. Ừm, hiểu, đúng. Ừm, hiểu, hiểu. Ừm, ừm, đồng ý. Ừm, đồng ý. Ừm, ừm. Mình nghĩ sức khỏe nó cũng là một loại động lực á. Tại vì khi mình có sức khỏe thì mình có thể làm những việc khác tốt hơn, mình đi làm công việc cũng tốt hơn đúng hông? Ừm.
Đúng vậy. Ừm, đúng. Trên đời này dạ hổng có sức khỏe là đâu có cái gì nữa đâu anh, đúng hông? Sức khỏe là cái tài sản quý báu nhất và cà là một cái điều mà mình phải gìn giữ, nó là của riêng của mình, không ai tự ban cho mình hết, đúng hông? Cảm ơn anh chia sẻ suy nghĩ nha. Dạ, học hỏi rất nhiều từ anh, rất là hay. Dạ, xin chào anh, cảm ơn anh.
Đồng ý, đồng ý. Ừm. Ừm, ừm. Đồng ý, ô kê, cũng cảm ơn ô kê, cảm ơn bạn buổi nói chuyện ngày hôm nay. Ừm, ừm. Chúc bạn một ngày tốt lành nha.